Totoo, 'yon nga din, eh. Kaya, parang ang iniiwasan ko din sa ganiyang, ano sitwasyon, kaya nanonood din ako, 'tsaka ano, naglalaro. Eh, siyempre baka mamaya makatulog ka din naman mas mahirap din naman 'yon. Eh, 'yong meron nga din, so katrabaho ko alam mo, matsismis ko lang, nakatulog siya, alam mo nangyari, na-over lunch siya hanggang sa mag-EOS na kami, end of shift na nakatulog siya, Diyos ko. Kaya buti na lang din, alam mo, 'di man din siya totally pinagalitan no'n, kasi parang nage-get din naman ng TL namin na, gano'n 'yong nangyayari sa ano namin, hindi gano'n, sobrang daming ginagawa, gano'n, 'tsaka at the same time, eh, napagdaanan niya din. 'Yon nga din 'yong parang sobrang, pinagpapasalamat ko sa Diyos kasi siyempre after ng napakatoxic na napaka alam mo 'yon, traumatizing na trabaho na nangyari last kong work, eh, binigyan niya talaga ako ng ano, plot twist ngayong taon. Kasi siyempre, nagkaroon ako ng napakagandang trabaho, 'tsaka alam mo, weekly din 'yong salary do'n, tapos dollar rate siya. Kaya tuwang tuwa ako, kaya si pinupursige ko talaga siya na gawin at bigyan ng magandang, alam mo 'yon, performance, ibigay ko 'yong best sa kanila and ayun sadyang naano lang din, natuwa lang din no'ng time na 'yon. Kaya, alam mo, 'di ko na talaga uulitin 'yon, magiging professional na talaga ako.
Mm. Mm. Mm. 'Yon pa, oo. Mm. Oo. Ayun, oo, 'no. So, manood na lang, huwag ng mag-games. Mm, alam mo
Gagawin ko talaga 'yong mga sinabi mo. <chuckles> Oo, manood na lang huwag ng mag-games. <laughs>
nakakatuwa ano, kasi, um, happy ako para sa'yo na meron kang magandang trabaho, 'no, tapos, eh, work from home pa siya, 'no. Um, magagampanan mo 'yong mga ibang responsibilidad mo at the same time, eh, kumikita ka. Eh, ganiyan na 'yong trending ngayon na trabaho, 'no, um praktikal and then dollars pa, 'di ba, sabi mo nga. Alam mo masuwerte ka, huwag mo ng pakawalan 'yang trabaho mo at hindi na siya mauulit talaga dapat.
Mm. Oo. Totoo. Mm, hmm.